Да и помогли, собственно говоря. Мгм. А вот внутри себя, а, то есть ты как-то себя сдерживаешь от чего-то либо всё-таки позволяешь себе быть самой собой? То есть, ну, ограничивать себя там в излишней поддержке кого-то- это сложно. Ограничивать себя в том, чтобы попросить о помощи или не доверять людям, это тоже часто очень сложно. То есть, есть ли у тебя вот такие вот сомнения внутри или или со временем становится легче уже?
Да, да. Нет, э Э, ты знаешь, наверное, всё-таки стало легче, потому что, э, <smacks lips> я вот рассказывала по поводу той подруги, когда она мне отказала в поддержке. То есть я, э, больше ей не доверяла, а именно здесь у меня, э, мои знакомые, мои друзья, да, подруга, вернее, э, которые мне ещё ни разу не отказали. То есть, я не отказывала им, и они мне не отказывали. И когда ты, м, не получил какого-то негативного, ну, ответа, ты, в принципе, уверен в этом человеке, да. Но опять же таки не на 100 %, я могу только предполагать. Да, то есть они мне помогут. И они действительно помогают. Они ни разу мне ещё не отказывали.
Мгм. Мгм. Да-да-да. Да. Мгм. А, мгм. Мгм. Так. Ага. Мгм. Мгм. Мгм. Ну, то есть этого парализующего страха нет. То есть просто ты очень очень чётко выразила формулу. Мгм.
Вот, наверно, когда они откажут, да, то потом уже сложнее будет, э, как-то надеяться, доверять этому человеку.
Мгм. Просто вот кто-то, э, рекомендует иногда, м, так <chuckles> воспитывать себя, а, маленькие просьбы делать, то есть не несущественные, незначительные. Не то, что прям проверка-проверка, это именно работа с собой. Вот как ты к этому относишься? Это это нужно? Ну, то есть вот это у тебя, с одной стороны, характеристика, что ждать до последнего, но с другой стороны, помочь шкаф передвинуть- это тоже небольшая просьба, но она тоже показательна в этом смысле.
Ну, м, ты знаешь, на самом деле, если что-то мелкое, я пытаюсь не дёргать людей, да. <chuckles>
Мгм. Да-да-да, мгм.
А, поэтому мелкое я всё сама да-да, только существенное, поэтому маленькие просьбы, э, как-то чтоб человек там или это какого-то физического характера, да, чтобы там человек ехал ко мне через полгорода, чтобы помочь мне передвинуть. Да, ну, нет, конечно. <laughs>
Только существенное что-то. Мгм. Мгм. Мгм. Да-да-да, мгм. Мгм. Да-да, мгм. Ну, то есть для тебя, скорее, э эмоциональная поддержка, ну, то есть ресурсы да, но, в основном, по поддержка эмоциональная.
Да, да.